Bir hobinin hiç hayatını değiştirdiği oldu mu?
Olmaz mı? <scoffs> Hem de, ııı, çok büyük bir şekilde değiştirdi. Ben, ııı Evet, ben fotoğrafa merak sardım, ımm, ortaokul zamanımda, ııı, ve sonrasında hep hayatımın içerisinde oldu. Iıı, bu bu hayatımın içerisinde hep, böyle, tutkuyla o ona bağlandım. Iıı, çünkü, ııı, böyle, daha da o Hatta şöyle anlatayım, iii, ilk filmli, iii, makinalarla, o zaman teknoloji gelişmemiş, daha filmli makinalarla başladı. Iıı, o zaman bir gazeteciliğe özenme, ııı, şeyi vardı, gazetelerdeki o fotoğrafları gördüm mü çok imrenirdim. Ya, adam ne güzel bir fotoğraf çekmiş, çok güzel ve bütün hikâyeyi anlatıyor, bütün haberi anlatıyor tarzında, böyle, ımm, çok hoşuma giderdi. Imm, ö
<chuckles> Hadi ya, nasıl? Evet. Evet. Peki, sen bu şeye, işte, ortaokul dönemlerinde başladığını söyledin, aslında, hobiye. Bu noktada, senin, böyle, örnek aldığın ailenden biri olabilir, çevrenden biri olabilir. Seni bu hobiye bağlanırken kolay bağlanmanı sağlayacak ve rol modeli aldığın biri var mıydı?
Evet. Şöyle söyleyeyim, aslında benim ailemde sanat ııı, h ııı, la bütün, eee, ailemdeki kişiler sanatla iç içeydi. Emm, hatta biz 5 kardeşiz, çok, ııı, fazla ka eee, böyle, eee, kardeş bol, eee, hepsinin de, böyle, bir, iii, meziyeti vardı. Eee, en büyük abim emm, gitar çalar, şarkı söylerdi, ondan sonra sesi çok iyiydi, emm, onun onun bir küçüğü olan abim el işlerinde çok iyiydi, çok güzel el işi şeyler yapardı. Ablam vardı, ablam ablam çok güzel resimler yapar, böyle, ince detaylar yapar filan, böyle, eee, bir büyüğüm vardı, o da, emm, yine, eee, karikatür çizerdi, çok güzel karikatürler yapardı. Eee, benim ne yazık ki çizimle aram pek yoktu. <chuckles> Dolayısıyla bana kala kala "Ha hadi sen de madem çizemiyorsun, fotoğraf çek." tarzı bir şey düştü. <chuckles>
Hı, çok güzel. Ya, çok güzel. <chuckles> Olsun ya, senin de <chuckles> <chuckles> Ama aslında çok güzel, yani, ailendeki herkesin senin de dediğin gibi meziyeti var, bir ilgilendiği, bir uğraştığı bir şey var sanatsal anlamda. İşte, çok güzel şarkı söyleyen, işte, enstrüman çalan, bir şeyler çizen. A, bu noktada onlardan da mutlaka ilham aldığını düşünüyorum, yani, hani, belki spesifik olarak, işte, fotoğrafçılık adına bir ilham olmamış ama bir şey üretme, bir şeyden, eee, iii, onu tutku hâline döndürme ve onu hobiye evirme anlamında belki de, eee, gerçekten onlardan ilham almış olabilirsin.
Evet. Evet. Tabii. Evet. Evet. Kesinlikle, za emm, yani, aile büyüklerinde de, emm, babaannem mesela ressamdı. Aaa, dolayısıyla, böyle, hep, eee, ailede, emm, sanatla iç içe olunduğu için mutlaka, aaa, e etkisi o olmuştur diye düşünüyorum. Eee, zaten
Kesinlikle o esintilerden sen de, eee, payına düşeni almışsın gibi. Peki, bu hobin sonraki süreçte nasıl ilerledi? Yani, biraz daha lise döneminde ya da belki yetişkinlik döneminde nasıl evrildi? Günlük yaşamında, rutinlerinde kullandığın bir şeye dönüştü mü yoksa ara ara döndüğün, fotoğraf çektiğin, onları sakladığın bir yere mi evrildi?
Şöyle söyleyeyim, emm, yani, bu, emm, tabii benim zamanımda, çocukluğumun zamanında, eee, çok fazla seçenek, eee, yoktu. Yani, internet yoktu, bu bu tarz şeyler, kendini geliştirmek için çok fazla imkânın yoktu. Dolayısıyla, işte, elindeki sınırlı sayıda, eee, şeylerle, eee, eee, yapardın. Ben kütüphaneye giderdim kendimi geliştirmek için. Emm, emm, hatta Amerikan, eee, Konsolosluğu'nun kendi içinde bir kütüphanesi vardı. Eee, onu bulmuştum. Eee, ta m eee, 1,5 saat yol gitmeyi göze alır, işte, ayda 2 kere filan Evet, evet. Annemden izin alır, ondan sonra, eee, gider orada dergilere bakardım. Amerikan dergileri, fotoğraf dergileri o zaman Türkiye'de pek yok. Hani, daha çok, emm, eee, "Ses" gibi vs. böyle dergiler var ama fotoğraf dergisi değil onlar, magazin dergisi. Eee, ben o fotoğraf dergilerine oradan bakardım. Hep gözlem yapardım. Ya, fotoğrafçılığın zaten en büyük şeyi gözlem, ya, gücü. Eee, en büyük kaynağın, eee, gözlem, eee, yeteneğin oluyor. Diğerleri teknik şeyler. Makineyi kullanmak teknik özellikler gerektiriyor, eee, bilgi gerektiriyor. Emm, sonrasında, ııı, üniversitede yine kulübe üye oldum. Orada, işte, karanlık oda vs. eee, tekniklerini gördüm. Sonra iş hayatına başlayınca biraz ara oldu doğrusu.
O! Bayağı fazla. E, tabii, o kaçınılmaz bir şey olmuş olabilir, yani, sonuçta üniversite hayatında sadece öğrencisin ve belli sorumlulukların var, o da ders çalışmak, işte, sınavlarını vermek gibi ama bunun sonucunda işe iş hayatına girince hobini adapte etmek biraz zor olmuş olabilir. Peki, bu adaptasyon süreci nasıl ilerledi? Yani, iş hayatına başladın, hobine devam ettin mi, ara ara mı döndün, ne şekilde gelişti?
Ama Değil mi? Aynen. Tabii. Şöyle diyeyim, eee, aaa, o fo fotoğrafa tekrar dönüşüm kızımın doğumuyla oldu. Emm, yani, <chuckles> evet. Eee, böyle, kızım doğunca tabii, eee, fotoğrafa tekrar Bir de o o sene, çok ilginçtir, eee, dijital kameralar çıktı piyasaya. Eee, dolayı
O! Ha, öyle bir yenilik de girdi, yani, hayatına.
Kesinlikle, evet. Yani kızımın doğumuyla dijital kameraların çıkmasının aynı döneme gelmesi beni tekrar fotoğrafa, böyle, daha, aaa, ilgi duyar hâle getirdi. İşte, onun portre fotoğraflarını, böyle, eee, gün neredeyse günlüğü var diyeyim, fotoğraf günlüğü var kaç, ımm, ııı, 6-7 yaşını alacak kadar. <chuckles>
O! O kadar fazla. Çok güzel gerçekten.
Eee, o o derece bizim Evet, bizim çocukluğumuzdan kalan, böyle, 5-10 tane fotoğraf vardır ama, eee, kızımın 100’lerce, 1000’lerce eee, fotoğrafı var. Emm
Aslında çok güzel, değil mi? Yani, kendi çocukluğunda o kadar fazla fotoğrafın olmaması belki de, hani, seni bir noktada etkiledi ve şey dedin, hani, "Benim çocuğum olursa, işte, daha fazla fotoğrafı olsun." diyerek, o niyetle belki de çekmeye başladın tekrardan.
Olabilir, iii, olabilir. İçten içe öyle bir şey olabilir. Yani, o bilinçle hareket etmedim ama içten içe mutlaka vardır. Şimdi zaten onu, eee, "iyi ki öyle yapmışım" diyorum. Şu anda mesela kızım 21 yaşında ve, eee, o fo eee, "Baba, d diski alabilir miyim?" diyor. Hatta o fotoğrafları 3-5 diskte aynı fotoğrafları 3-5 diskte tutuyorum ki, hani, birisi disk bir disk bozulursa, eee, fotoğraflar kaybolmasın. Aynen, ayn
Mutlaka. Evet. Bir şey olursa, hani, yedeği de dursun. Evet, çok güzel aslında. Bir de tam bu noktada şeyi sormak istiyorum, ya. Şimdi, eee, dijital kameralarla birlikte, işte, kızının doğumuyla da birlikte tekrar fotoğrafçılığa dönmüşsün. Süper, gerçekten şahane ama bu noktada mesela, işte, bu teknolojinin hayatımıza girmesiyle senin bu fotoğrafçılık hobinin nasıl şekillendiğini merak ediyorum. Yani, önceden Instagram gibi bir uygulama yoktu ya da, işte, bu kadar çok fotoğraf paylaşabileceğimiz çeşitli uygulamalar yoktu ama artık bu tarz platformlar çok yaygın ve, ımm, çok fazla şey paylaşabiliyoruz. Belki makine olmadan bile, eee, profesyonele yakın çekimler yapmak mümkün. Bu noktada süreç senin için nasıl ilerledi, nasıl değişti? Yeni teknolojiyle birlikte nasıl geliştirdin kendini bu hobide?
Doğru. Doğru. Evet. Tabii, tabii, tabii. Şimdi, bu bu teknoloji geliştikçe, eee, tabii, o o dijital makineler çıktıktan sonra onların, eee, evrimi çok hızlı oldu. Eee, işte, ben ilk çıktığında beş megapi eee, megabayt, eee, büyüklüğünde fotoğraf basabiliyordu eee, çekebiliyordun. Şimdi kırk sekiz megabe eee, bayt boyutunda fotoğraf çekebiliyorsun. Daha fazla üst boyutlarda da çekiyorsun ama anlamı yok onun. Dolayısıyla, hani, yirmi dört ve kırk sekiz eee, megabaytta fotoğraf çekebiliyorsun ve bunlar çok hızlı süreçte gelişti. Ekipmanların da makinalar da bu anlamda çok gelişti.
Doğru.
Öncesinde, eee, m marka, ımm, yani, di analog makinaların, ııı, lideri olan Nikon ve Canon bu dijitale ge geçmeyi çok, ııı, şey yapmadı, ımm, önemsemedi, öncelik vermedi, ııı, ve bunun aaa, a la beraber çok farklı markalar, eee, dijitale hızlı bir giriş yaptılar, ııı, ve çok hızlı da geliştiler. Bu şuna sebep oldu. Eee, benim fotoğrafa sadece çocuğumu çekmekle kalmadı, fotoğrafa tekrardan ilgi duymaya başlamama sebep oldu, yani, tekrardan
Hımm, aslında çok güzel, yani, o, eee, belki de sönen biraz o alevi tekrardan canlandırmana sebep oldu. Gerçekten i kulağa inanılmaz geliyor. Peki, bu noktada biraz da şeyi sormak istiyorum. Şimdi sen analogdan falan bahsedince aslında sanki, işte, bu tek kullanımlık kameralar çıktı tekrardan gün yüzüne. Şu anda çok popüler. İşte, yıkatma yapılabiliyor sanırım. Eee, bu tarz şeylerde aslında biraz da eskiye dönüş var gibi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet, evet, doğru. Şimdi o o noktada şöyle söyleyeyim, o biraz, eee, ımm, ilgi duyma o döneme ilgi duyma, o dönemi yaşama tarzında bir şey. Emm, eee, bi bir de okullar, eee, özellikle Türkiye'de mesela net eee, müfredatını çok geliştirmedi bu yönde. Yani, o öğrenci alımı, öğrenci sınavlarında, ya özel yetenek sınavlarında hâlâ o analog makinelerle filan, böyle, çekimler istiyorlar. Emm, dolayısıyla, ööö, biraz onun getirdiği zorunluluklar filan var. Emm, ama, eee, oldukça, iii, güzel çünkü o dönemi insanların, eee, tatmasını, eee, isterim. E, çünkü orada şöyle bir şey var, dijital makinede istediğin kadar çekebiliyorsun ama analog makinede 24 veya 36 tane maksimum 36 tane çekebilirsin, eee, ve
Hı hı. Doğru, yani, belli bir sınırı var anladığım kadarıyla bunun.
Kesinlikle. Ve, emm, öyle, eee, istediğin kadar basamazsın. Yani 1 kareden 1 tane çekmen gerekir ki o otuz altı veya 24 kare çabuk bitmesin. Eee
Hımm. Doğru aslında, yani, şu anda senin dediklerinin ölçüsünde inanılmaz bir tüketim çağındayız yani teknolojiyle ve sosyal medyayla birlikte. Belki de biraz bu geri dönüşün yaşanması da senin dediğin gibi, hani, o film çekimlerinde bile belli bir sınır var. E, bu noktada onu güzel kullanman lazım çünkü, eee, tüketirsen biter yani eğer onu, eee, 10 tane aynı pozdan çekmek istersen. Belki de iyi bir şeydir, hani, bu tüketim çıldır çılgınlığının biraz daha önüne geçebilmek ve eskileri, böyle, yâd etmek anlamında. Sen ne düşünüyorsun bu noktadan bakınca?
Doğru. Tabii. Tabii. Kesinli Hem öyle hem öyle hem de kişisel gelişim açısından aslında çok önemli bir şey. Fotoğraf aslında fotoğraf çekmek, emm, kişisel gelişimde çok önemli etkisi olan bir, eee, sanat dalı. Emm, özellikle analoğu yine baz alırsan 24 tane, kay ka Efendim?
Mesela, ne şekilde? Ya yani, sen bunun ne şekilde kişisel gelişime katkısı olabileceğini düşünüyorsun ya da kendinde ne gibi şeyler gözlemledin bu konuda?
Şöyle diyebilirim, ımm, ııı, 1.’si n iii, çevreye daha duyarlı oluyorsun. Etrafında olan biteni çok daha, ııı, etkin bir şekilde fark ediyorsun. Bakmakla görmek arasında bir fark vardır. Yani, bakmak başkadır, görmek başkadır. Imm, ı ııı, sürekli etrafımıza bakarız ama görmeyiz aslında biz çoğu şeyi. Anca ihtiyacımız olan bir şeyi görürüz. İşte, ımm, atıyorum, masada bir sürü, örnek vermek gerekirse, masada bir sürü kâğıtlar, kalemler, eee, işte, ımm, n ne bileyim, ııı, silgiler, m aletler, şunlar bunlar vardır ama senin bir silgiye ihtiyacın varsa sen masadaki diğer şeyleri görmezsin, silgiyi görmek istersin ve onu ararsın. Fotoğraf sa ııı, ta sana aslında bu bunu gösterir. Yani, ııı, gözlem gücünü öyle yükseltir ki, eee, b fark etmediğin birçok şeyi görürsün, ııı, ve bu sende alışkanlık oldu mu artık her şeye, böyle, gözün, ımm, çaktırmadan onu da görür, onu da görür, eee, yakaladığın zaman da hemen fotoğraf çekmek istersin. Çekemezsen de ah, gitti fotoğraf diye üzülürsün. Eee, o
Hımm. <chuckles> Ya, aslında senin de dediğin gibi çevre bilincini güzel bir şekilde, yani, o çevrende bakmakla görmek arasındaki o ince çizgiyi güzel bir şekilde ayırt edebildiğin, biraz daha hem odaklanmanı belki de arttıran hem de çevre bilincini arttıran bir şey olabiliyor. Çünkü boş bakmıyorsun ya da boş gezmiyorsun. Güzel bir kare yakaladığında hemen çekmek istiyorsun gibi. Peki, mesela, şu an yeni başlayacak biri olsa çevrende bu fotoğrafçılıkla ilgili, ona ne tarz tavsiyeler vermek isterdin?
Kesinlikle. Tabii ki. O emm, yani, ııı, m b ııı, onlara şunu söyleyebilirim, ımm, fotoğrafa, eee, fotoğrafçılığa ilgi duymalarından dolayı öncelikle çok mutlu olurum ve kendilerini geliştirmelerini isterim bu konuda. Fotoğrafın birçok alt dalı var, eee, ama öncelikle fotoğraf çekmeyi öğrenmelerini, eee, isterim. Çünkü fotoğraf çekmenin de belirli bir kuralları var. Eğer o kuralları bilirsen, eee, evet, o kuralları bilirsen, sonra onları bozmak veya onlardan farklı şeyler yaratmak, aaa, daha kolay olur. Eee, o o zaman bakışın da değişir. Fotoğraf çekmenin kurallarını bilirsen, bakışın da değişir, eee, etrafa veya güzeli aramaya başlarsın, anlatabiliyor muyum? Güzeli a aramanın kolaylıklarını sana söy gösterir fotoğraf.
A, ne güzel! İlla ki. Ya, evet aslında. Evet, kesinlikle. Senin de dediğin gibi aslında, böyle, bir, iii, ilgi duyulan bir nokta varsa kesinlikle üstüne gidip, eee, tekniklerinden ziyade belki de bir fotoğraf nasıl çekilir? Hani, güzel fotoğraf değil de bir fotoğraf nasıl çekilir? Buna bakılması ve sonrasında da bu yönde kendini geliştirmeye adaması insanın her türlü daha iyiye ve daha onu bu hobide ileriye taşıyacak bir hâle gelebilir, eee, diyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için.
Eee Doğru. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
Sağol.